Alors c'est je j'ai ne j'ai jamais compris. Il voulait savoir combien je gagne et elle lui a dit: «Non, non, je ne peux pas te donner, c'est confidentiel, je te donnerai pas» et il lui a dit: «De toute façon, j'y arriverai de quelque manière que ce soit» et il est parti.
Ah bah, dis donc, effectivement tu as heu, j'ai l'impression heu, bon je pense que c'est juste, heu, malheureusement, heu, des des des sortes de coïncidences. Et t effectivement, tu as pas forcément beaucoup de chance sur, heu, sur les personnes sur lesquelles heu, est-ce que
J'ai dit: «Mais» j'ai dit: «Mais il est complètement fou quoi». Et z Non, non, <chuckles> j'ai pas de chance. Je je voudrais l'inventer que je je je pourrais pas inventer ça quoi, c'est hallucinant.
voilà c'est ça. Est-ce que c'est entre guillemets un peu, heu-heu, «propice,» heu, par rapport à à ce métier, par rapport à cet environnement peut-être? Après, je pense, heu, quand même malgré tout pour, heu, un conseil, heu, il faut que tu trouves à chaque fois, je pense quelqu'un de confiance. Alors évidemment déjà en parler à sa famille et cetera, pour te libérer de de tout ça, hein, un peu et pouvoir vider ton sac. Mais surtout, heu, c'est important que tu puisses recourir justement à à un tiers comme, heu, même si c'est heu, je peu importe là, heu, celle la personne qui fait les paies par exemple ou effectivement le patron si ça se passe bien, voilà du personnel.
Ouais. Mmh. Mmh, bah, le le res Le délégué du personnel. Là, là il y avait un délégué du personnel et on a fait une main courante parce qu'à un moment, elle est revenue me voir, elle m'a dit: «À mon avis, heu, vaut mieux qu'on ma fasse une main courante parce que si ça dégénère, on aura au moins, heu, averti le délégué du personnel» puisque là, il y avait un délégué du personnel qui qui et qui pourra dire: «Bah écoute, il y avait un antécédent déjà, heu, elle aura pas découvert le truc quoi». Donc on avait fait ça, mais on j'étais pas allé le voir. Lui, j je lui avais rien dit.
Oui, c'est important que tu puisses te protéger malgré tout et faire en sorte vraiment, heu, que ça ce n ça ne t'impactes pas parce que vraiment, bah, c'est pas toi le fautif, heu, c'est vraiment ce collègue-là ou d'autres voilà dans dans de précédent job. Donc c'est vrai que c'est important que tu puisses vraiment faire en sorte d'avoir quelqu'un de confiance qui va bien t'entourer, qui va poser des limites, heu et qui va vraiment être là pour toi, quoi.
Heu, Ouais. Mmh. Et Et je pense que Mmh. Ouais. Un peu le le juge, quoi. Parce que je pense qu'un petit peu le point commun entre ces 2 personnes, c'était c'était des gens frustrés qui n'avaient pas fait d'études et qui m'avaient dit s'ils gagnent plus que moi, je lui avais dit à la gestionnaire de paie: «Ça va pas aller. S'ils gagnent plus que moi, ça va pas aller. Moi j'ai beaucoup plus d'expérience» mais moi je lui avais dit à la gestionnaire de paie: «Chacun son parcours quoi. Moi c'est pas de ma faute si puis j'en sais rien comment il gagne et puis s'ils gagnent plus que moi, tant mieux. S'ils gagnent moins attend je sais pas» enfin c'était assez fou, c'était assez f
Oui, peut-être. Oui, c'est ça les les gens jalousent. Mais, encore une fois, voilà, il faut vraiment, je pense qu'il faut que tu puisses p à un moment donné faire abstraction. Tu rencontreras malheureusement toujours des personnes un petit peu comme ça de temps à autre. Mais t'inquiète pas, entoure-toi correctement et tu verras que tout se passera bien au final.
Ouais.